Hum, legal. Isso é interessante, porque já não gera mais uma estranheza, né, se os seus vizinhos já estão acostumados já com isso. É, legal, assim, você já teve ali uma tradução que vocês fingem reclamar, que você <chuckles> no início você não gostou muito, mas depois acabou pegando, assim, que você gostou realmente, que hoje faz parte de você e que você fala: "Nossa, no início eu super rejeitei, mas agora eu amo", teve alguma?
Com certeza. Uhum. Hum. Olha, pra falar a verdade teve: bingo. Não so não não não era muito fã do bingo e me lembro isso é algo já, assim, mais recente. E lembro que minha mãe comprou ali tudo pra fazer o bingo e eu fiquei com aquela coisa na cabeça "Ah, não vai ser legal, não vai vingar" e as pessoas amaram. Então cada pessoa levava, tipo
Hum. <laughs> Ah, bingo é. Aham, ai, eu sou suspeito, eu adoro um bingo também, sou muito competitiva. <laughs>
Gosta? Então, pronto, ia adorar então participar ali do bingo com a minha família. Porque as pessoas ficou e hoje em dia é parte da tradição.
Ih! Legal.
E eu achei que não i não fosse vingar, mas me me me rendi, me rendi ao bingo.
Uhum. <laughs> Ai, que legal. Ai, super gente boa isso também, né, porque tem que ser flexível pra também gostar e experimentar coisas novas. Eu imagino a cara de todo mundo quando sua tia chegou pela 1º vez no karaokê, a pessoa gostou ideias, outras não compraram, tem disso, né. E teve alguma edição, assim, que foi memorável, tirando essa da Carla, foi memorável de você se emocionar, ou talvez a sua última, eh, cantada ali no karaokê com a sua família antes se mudar? Tem alguma, assim, uma história que você pode me contar?
<laughs> Uhum. Sim. É. <laughs> Uhum. Sim, eu eu sempre tento ir para o para passar o natal no Brasil, né, mas nos dois nos dois últimos anos eu não estive lá. Mas ano passado quando eu liguei pra eles pra falar so né, "feliz natal e tal", eles estavam naquele momento do karaokê. Então eles me colocaram em vídeo e nós cantamos juntos, então foi ótimo, foi muito memorável. Sim, e foi e a sim, mesmo estando tão distante, participar da tradição foi algo que marcou meu dia.
Hum. Hum. Ai, que legal! Claro, nossa que fofo!

Olha, para falar a verdade, karaokê o que na minha mente lembra churrasco. É uma coisa bem Brasil, não é? <laughs> Uma coisa bem Brasil com s, exato. Então <laughs>
Hum, legal. É, é muito. Muito Brasil com s, verdade, que você está ali com a com o seu pratinho de feijão tropeiro, <laughs> farofa, carne, tudo. É verdade.
Exatamente. Uma carninha, um pão com alho, eu acho que uma um pão de alho. Eu acho que é é isso que me me remete à memória quando quando eu lembro do do ritual completo, sabe? Não só a música, mas aquele cheirinho de brasa, aquele cheirinho de de de churrasco sendo feito, então, gosto bastante. E é uma coisa, hã, que já junta 2 tipos de junta o olfato com o a audição, né. Então se torna ainda mais memorável, quando se junta mais, ah, mais tipos de de Como como que eu posso dizer? Mais tipos
Nossa. Esse tipo de rituais?
Exato. Sim. Uhum. <chuckles>
Hum, legal, mais tipo de coisas, né, de costumes. E, assim, mas o que que você sente quando você pensa nessa tradição, você fica mais saudosa, melancólica, o que que você sente que essa tradição representa, assim, para sua família?
Ai, eu eu eu sinto bem, eu me sinto um pouco melancólica agora, porque o Natal tá chegando e eu vou passar o Natal lo fo longe deles, não vão me encontrar esse ano, e não vou participar do ritual. Então eu acho que é um pouco um pouco nostálgica no momento. Sabe, uhum. Sim.
Ah, nossa, sim. É, faz sentido, faz sentido. Viver no estrangeiro, né, é assim mesmo. E, assim, como que começou essa tradição? Foi com as suas tia, assim, do nada ou ela: "Ah, vou ter vou levar uma coisa diferente." Já vem, assim, de gerações? Como é que foi?
Uhum. Olha, eu era criança nessa época, né, na época que começamos a cantar karaokê, então já tem uns vinte anos. Mas foi mesmo porque ela comprou esse aparelho de karaokê e nós sempre fazíamos jogos. Eu lembro mesmo de muito criança, sempre tinha bingo quando a família estava junta ou todo mundo se juntava para fazer um quebra-cabeça, ou jogos de tabuleiro, então o karaokê foi meio que uma adição àquilo de sempre estar junto e fazer alguma atividade junto, sabe? Não só, hã, estar ali no mesmo espaço mas ter algo, uma experiência, então o karaokê se juntou a essas experiências dos jogos e hoje tá aí olha, 20 anos e a gente continua fazendo karaokê.
Uhum. Ah, legal. Certo. Ah, que legal. Não, já é legado, né, da família, já é uma coisa que fixa, que fica, assim. E você você acha que esse hábito, além de aproximar vocês também, é meio que os novos, assim, os seus priminhos ou filhos de quem tem filho pequeno já entende sobre esse sobre essa tradição?
Uhum. Sim. Uhum.

Entendi. Mas, assim, se hoje você parasse pra pensar, se você pudesse manter somente 1 tipo de tradição ou comportamento que você teve que ali com a sua família, qual que seria?
Uhum. Ah, se eu tivesse que manter uma só tradição seria essa do do churrasco em família, ah, e das atividades em família, exato. E porque, ah, nós não as outras tradições, por exemplo, de se fazer uma ceia ou de se fazer, ah, um amigo secreto, não são tão memoráveis quanto essa do do churrasco e da do karaokê pra mim.
Hum. Ai, delícia, amo. Hum, entendi. Legal isso, legal. E como que você acha que esse hábito mudou, assim, ao longo do tempo? Você acha que mudou, eles adaptaram ou continua a mesma coisa, vocês preservam bem ali?
Ai, mudou um pouquinho, assim, no sentido das músicas, né. Hoje hoje, por exemplo, nós usam nós cantamos aquelas músicas clássicas do karaokê brasileiro, mas também eu acho que incluiu bastante músicas americanas e músicas internacionais no rit no no ritmo, sabe. Sim, então um pouco mais internacional. <chuckles>
Aham. Ah, eu acho lindo, eu acho lindo quando uma família faz isso. Ai, claro, claro. Tem que ter o equilíbrio, né, a gente também não é tão vira-lata assim no Brasil, <laughs> tentando não ser, né. Ai, que legal. Assim, teve algum tem alguma história engraçada que você se lembra, assim, que você pode me contar envolvendo essa tradição?
<laughs> Ah, sim. Eh, comigo mesmo ma ou algo aconteceu comigo. Eu estava cantando aquela música: Ô, Carla, não sei se você conhece Ô, Carla. Então, estava cantando essa música e minha vizinha minha vizinha chama Carla. E você sabe sério, juro.
Aham. Ai, mentira. <laughs> Meu Deus, ela tá: "Gente, não acredito que alguém tá me chamando". <laughs> Eu acho que ela no Brasil eu acho que ela ficaria mais irritada por vocês não terem chamado ela para o churrasco, né.
Juro. Não, e ela começou a cantar comigo. <laughs> Olha, a gente sempre dá um pouquinho de um docinho, alguma coisa para os vizinhos pelo incômodo, né. Porque ninguém merece ter um final de semana, porque não é só 1 dia, é tipo um final de semana inteiro e as pessoas cantando mal no seu ouvido. Exatamente. Então a gente sempre dá um agradinho pra eles. Mas algo engraçado que eu me lembro, ah, foi da Carla cantando comigo: Ô, Carla, então foi algo que eu não esqueço.
É, sim, sem limites. <laughs> Hã.